Pues, am, yo pienso que hay ocasiones, bueno, no pienso, es algo real, vaya. Hay ocasiones en las que eh eh te tienes que ir de del lugar en donde vives, ya sea, eh, de la ciudad, incluso, eh, del país, ¿no? O sea, n se llegan a dar casos, ya sea por estudios, por trabajo, mm, o por una mudanza, simplemente. Ah en tu caso, eh, ¿hubo un un cambio de ciudad recientemente o en tu vida te tuviste que ir de donde vivías?
Sí, de hecho, como lo comentas, ah, recientemente he realizado un cambio de ciudad. De hecho, ha sido un cambio de de país, este, entonces sí ha sido un poco, este, complicado, la verdad. Me ha me ha costado precisamente porque es un nuevo país. Ya lo conocía de antes, pero no como para vivir, ¿sabes? Entonces, sí ha sido algo algo difícil.
Ujú. Okey. Ujú. Mm. No, okey. Eh, pues, sí, claro, me imagino, ¿no? En especial irte de país, o sea, yo lo estaba poniendo como como el el extremo, ¿no? Eh, siento que hay que ser muy valiente para irse de a otro país. Mm, en tu caso, sí, en tu caso, ¿Eh, a a dónde te te fuiste?
Claro, sí. Bueno, mira, te comento. Yo vivo, eh, bueno, yo antes yo vivo yo vivía en México. Entonces, yo soy de México y yo vivo en una, bueno, yo vivía en una ciudad que era ciudad fronteriza con con Estados Unidos. Es, este, la ciudad de Tijuana. No sé si la a lo mejor la has escuchado o la ubicas. Eh, pero sí, esta ciudad, este, pues tiene frontera, ¿no? Con con Estados Unidos y hace poquito, eh, bueno, yo toda mi vida había vivido en en en Tijuana y hace poquito yo decidí, este, cambiarme, ahora sí que, pues, realmente mira para mí yo lo veo como un cambio de ciudad. Y me mudé a una ciudad de de Estados Unidos, que es, este, San Diego, pero, realmente yo no lo veo tanto como, ay, me fui a otro país o algo así, porque bueno, desde aquí al menos la vida fronteriza entre estas 2 ciudades siempre ha sido muy unida. Entonces, pues es como un cambio de ciudad, ¿no? Pero realmente, pues sí, me he tenido que venir a a otro país, a otra ciudad y realmente sí ha sido un poco complicado, pues como todo esto de la mudanza y todo. Pero sí, es a esta a esta nueva ciudad a la que a la que estoy, que pues ya también es otro país.
¿De dónde a dónde? Ujú. Ujú. Claro, sí, por completo. Okey. Ajá. Ah, está bien. Ujú. Sí. Okey. Mm. Sí. Ujú. Mm. Sí, justamente. Me me llama la atención un buen, que dices que eres de Tijuana, no te encuentro el acento para nada. Yo pensé que eras así como de del del centro, no sé, como de Guanajuato, por ahí. Este.
¿No? <chuckles> Okey, sí, bueno, eh, realmente mi familia, eh, lo que son mis papás y mis tíos, mis abuelos y todo, ellos son de son, justo, son del centro del país, son de, eh, no sé si ubiques, este, Morelos.
Ujú. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Cuernavaca, todo eso. Ah, bueno, ellos son son de son de ahí, ellos sí son del del centro. Yo, pues ya nací acá en el norte. Por eso a lo mejor es de que no tengo tanto el el acento, ¿no? Porque, pues mi familia sigue manteniendo ese ese acento característico del del centro del país.
Justo. Ajá. Ajá. Okey, okey, sí. Bueno, ahora ya que lo dices ya te noté como un poquito la mezcla. Sí, sí, sí. Está está padre. Em, oye, que pero también me llama mucho la atención, porque pues sí, o sea, es algo que he escuchado. Yo igual soy de México, soy de Guanajuato. Este, eh, pero pero pues igual sé que ti tij ¿dirías que Tijuana está como, eh, muy agringada?
Sí. <chuckles> Muy bien. Okey. Sí, sí, totalmente. Aquí yo creo que es una. Uf, eh, bueno, ah, eh depende. Mira, sí, si estás en Tijuana, puedes pensar que sí, Tijuana está muy agringada, pero si estás del otro lado en en San Diego, eh, puedes pensar que San Diego o que Estados Unidos está muy mexicanizada. Entonces, la verdad es de que es una mezcla en los 2 en los 2 lados. Tanto en Tijuana puedes encontrar muchísima gente estadounidense o muchísima gente gringa, como se les dice. Y en aquí en San Diego también puedes encontrar demasiado latino y, pues, obviamente, mucho mexicano también.
Ujú. Ujú. Okey. Ajá. Ah, o oye, entonces, eh, p sí, o sea, es que se me hace curioso. <chuckles> En especial ahorita que estoy teniendo la oportunidad de hablar con alguien que sí lo vive porque, pues, solo he escuchado, eh, al respecto. Ah, e en cuanto al idioma, eh, ¿co cómo cómo te fue? Porque, pues, yo llegué a tener, por ejemplo, alguna amiga que igual era de allá y, pues, desde niña hablaba inglés. En tu caso, ¿cómo fue?
Claro. <chuckles> Bueno, sí, este, la verdad es de que, por ejemplo, aquí en en Tijuana, o sea, a ver, el español, pues, obviamente es es el el de todos, ¿no? El de toda la vida, pero realmente, si hablas inglés, yo creo que sí te puede servir porque, pues, de repente viene mucho gringo. Aunque realmente los mismos estadounidenses que vienen también hablan mucho español y también los los los Bueno, y este, realmente el inglés sí te sirve, este, al menos, no sé, si trabajas en al a lo mejor a algo que tenga relacionado con se con atención al clientes, realmente sí te sirve el inglés, porque pues sí te llega de repente gente que que solo habla inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que yo me encuentro en San Diego este, la verdad es de que mi inglés no es tan bueno, o sea, lo entiendo y te lo puedo hablar algo, tal vez hasta un 50, 60 por ciento, pero, este, la verdad es de que, o sea, no, yo no soy nativo, o sea, yo no, me sale el inglés fluido, la verdad es de que no. Entonces, ese detalle, eh, fíjate que yo yo tenía mucho miedo de encontrarme ese ese problema justo aquí en San Diego de que híjole, es que yo no hablo inglés, ¿no? Entonces, se me va a limitar mucho lo de cuestión de los trabajos, en cuestión de de la vida, de amistades, y realmente es de que no, es totalmente diferente. O sea, sí, obviamente el inglés lo escuchas en la calle y todo, pero muchísima, muchísima gente habla español. Tanto tanto estadounidenses hablan español como también te digo, hay mucho latino, al menos aquí en esta ciudad, y y, pues, la mayoría habla habla habla español.
Ujú. Mm. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Mm. Ujú. Claro, justamente. Eh, voy a sonar un poquito ignorante, creo que sí sé, pero te voy a preguntar, no me importa. <chuckles> ¿Cuál es el estado
No, no, no, pues nada, dime.
que cu cuál es el estado en el que en el que está? Ah ah de, ajá.
¿De de de Est de Estados Unidos, de Cal de San Diego o de de Tijuana?
Ajá, sí, es no, no, de San Diego.
Ah, de San Diego, el estado es, este, California.
California. Eh, sí, sí, sí, okey. Es es uno de los, em, estados, justamente, es que no sé cuál sea la palabra, pero, pues, que m más porcentaje de latinos tienen, ¿no?, del del país, Estados Unidos.
Y sí. Claro, sí, sí, sí, es es una gran población latina la que la que está aquí en este en este estado y también, pues, en las en las ciudades también se ve demasiado latino.
Mm, okey. Y y en ese caso, porque, bueno, yo pensé que, eh, en realidad el el idioma quizás sí sería como, pues, algo complicado, ¿no? O algo a tener muy, muy, muy, muy en cuenta. Em, pero, como comentas, pues, quizá no es tanto así, ¿no? Quizás sí se utiliza, pero, pues, igual teniendo tanta gente latina, ¡qué padre!, la verdad, se me hace eso. Este, <chuckles> y y en en, eh, pues, con toda la mudanza y todo, y ya cuando llegaste allá que que pues, eh, apenas te empezaste a instalar. Eh, ¿qué fue lo lo primero que notaste? Mm, así como de que un cambio radical que dijiste: "Okey esto va a estar así o okey cómo le voy a hacer con esto". ¿Cómo pasó? ¿Te pasó algo así?
Claro. Sí. Bueno, sí, de hecho, eh, yo creo que un cambio que me tocó vivir, eh, muy bueno, yo lo primero que me di mucha cuenta fue de que al menos en Tijuana o en México el estilo de vida es un poco más rápido, como un poquito más, eh, vivir esa vida loca, tal vez, por ejemplo. Eh, pues al menos, te digo, yo había vivido toda mi vida en Tijuana y, pues sí, es una ciudad que al menos es una ciudad fiestera, es una ciudad nocturna. Y, por ejemplo, aquí en esta nueva ciudad, sí me he dado cuenta que todo es más tranquilo. Eh, tú, o sea, tú vas por la calle y de verdad respiras tranquilidad, este, en las noches lo mismo, al menos en en la ciudad donde yo crecí, pues, este, en las noches escuchabas música, escuchabas fiesta, escuchabas todo y aquí no, realmente es todo muy tranquilo, es todo muy apagado. No sé si es a lo mejor la zona en la que yo estoy viviendo, ¿no? Pero, pero al menos así me lo he encontrado y sí ha sido algo bien bien raro, ¿no? Algo como un contraste totalmente diferente. Y yo creo que eso también, eh, se refleja mucho en en el estilo de vida, ¿no?, de las personas. Obviamente aquí las personas son un poco más dedicadas en cuestión de los trabajos, en cuestión de mantener todo en orden, de de ser unas personas correctas y eso está muy bien. Realmente es algo que me llama mucho la atención, pero obviamente, pues en, eh, al menos en mi país donde, pues te digo de en Tijuana, pues si ves gente un poquito más digamos, un poquito más desordenadas, un poquito más de vivir. Claro, sí.
Mm. Mm. Ujú. Ajá. Ujú. Mm. No, sí. Ujú. Mm. Ajá. Ajá, desubicado. Claro. Y y y, pues, es que se me hace bien curioso. Bueno, ambas cosas de las que comentas, ¿no? Lo del ambiente y así, aunque eso yo creo que, em, tiene más que ver con con el país directamente, ¿no crees? O sea, siento que, eh, el, vieras más fiestas porque, pues, somos mexicanos y siento que es parte, ¿no?, del latino, la fiesta. Y, pues, sí, como el el el bullicio, vaya. Y al contrario, siento que, pues, los estadounidenses, em, sí tienen como, bueno, a además siento que, pues, eh, no sé, pero a siento que al a lo mejor es gente más mayor, em ¿sí? Y y sí, pues, so son como que no tienen ese espíritu como tan fiestero, ¿no? Ellos no bailan reguetón. <chuckles>
Sí, sí. Claro, sí. S sí, también. <chuckles> Sí, por ejemplo, el el estilo la música también es algo diferente, ¿no? Al menos, ah, en Tijuana sí era muy difícil escuchar ese tipo, bueno, no o sea, realmente sí se escuchaba música en en inglés y todo, pero sí se llega a escuchar, obviamente, un poco más, eh, lo que es el regional mexicano y todo eso, y al menos aquí en Estados Unidos, pues ya ya es muy difícil encontrar ese tipo de música, ¿no? También.
Sí. Claro, también. Y lo que decías de, ay, ¿qué fue la segunda cosa que dijiste? O sea, dijiste que era el el tema este del bullicio y después, después, ¿qué dijiste? Te iba a hacer un comentario acerca de eso.
Eh, uh, no, no, no, ahora sí me
No. <smacks lips> Ay, se me olvidó. Sí te
me agarraste, po
mm, bueno. Eh, pero e en en este caso, este, ha hubo así, además, eh, además de esto, algo que notarás tú co directamente con tus relaciones. Por ejemplo, ¿cómo fue empezar a hacer relaciones? ¿Las hiciste desde cero? ¿Tenías, ah, familia? ¿Quizá perdiste amigos o ganaste otros? ¿Cómo te fue con eso?
Bueno, la verdad es de que sí fue un poco complicado. Sí, eh, realmente sí tengo, eh, te digo, ¿no? Por lo mismo que que se vive aquí, el ritmo de vida entre las 2 ciudades, pues sí tení sí tenía conocidos, ¿no? Eh, al menos en esta nueva ciudad, pero el hecho de empezar a a desempeñarme laboralmente y un poco en en la vida social sí me resultó algo, pues, eh, complicadito, porque, pues, no sé, realmente, a pesar de que son 2 ciudades muy cercanas y que comparten frontera, realmente, como te digo, ¿no? El estilo de vida sí es diferente, también, eh, la forma de divertirse de de las personas de aquí y de allá sí son diferentes. Entonces, bueno, te digo, para mí fue un contraste muy difícil, pero al menos en ese aspecto de de re relacionarme con gente tampoco fue tan difícil. Pre 1, yo creo que fue por el idioma. Yo, como te digo, y como lo mencionabas, yo pensé también que que el idioma iba a ser una barrera, pero realmente no, no, al menos a mí no me resultó así. Este, entonces, pues al menos por ese lado sí he podido relacionarme con gente y, bueno, también aquí la gente también es es, este, es amable, te ayuda en las cosas. Entonces, la verdad es de que no he tenido ningún problema. Yo creo que ma al menos me ha ido bien en la cuestión de en la cuestión social, me ha ido bien.
Ujú. Uh. Ujú. Ajá. Uh. Ujú. Mm, ajá. Ujú. Ujú. Ay, qué buena onda. ¿No has notado, mm, alguna clase de discriminación?
Eh, no, la verdad es de que, pues, afortunadamente no, no me ha tocado ningún tipo de de discriminación. Este, sí se puede llegar a dar eh, yo pienso que eso también es eh yo creo que ya es una cuestión de suerte ¿no? De de con las personas que te llegas a a a topar, pero al menos yo hasta la fecha pues, he tenido suerte ¿no? De de no toparme ningún tipo de de discriminación y ni pues espero, espero seguir así, ¿no? No, nunca tener un problema de este tipo.
¿No te ha tocado? Ujú. Mm. Sí. <chuckles> Pues sí, sí. Y aunque no, pues quizá es algo que ha ha, llegado hasta cierto punto justo, como dices, por suerte estoy muy de acuerdo, creo que ya es por suerte que te toque, pues a lo mejor te toca, ¿no? Y y pues ay también tomarlo como lo que es, ¿no? O sea, al final eh, son ideas arcaicas, eh, que ya no funcionan este mundo, pero pues que mucha gente mayor principalmente sigue teniendo por equis o ye. Am, ¿y y cuánto tiempo llevas allá?
Sí, sí. Bueno, n de hecho, llevo relativamente poco, yo creo que llevaré entre 1 y 2 meses, eh, viviendo aquí, entonces todavía estoy en ese proceso de adaptación a la a la ciudad, sí.
Mm. Sí. Justamente adaptación. Ah, pues qué bueno. La verdad espero que te vaya muy bien, hermano. Por lo que veo, eh eh claro, claro, lo por lo que veo, pues lo estás manejando bien. Espero que que no tengas complicaciones de ningún tipo. Y y bueno, también siento que está muy padre el hecho de que hayas vivido también en eses en esa ciudad fronteriza, ¿no? Que, de cierto modo, pues ya te dejó como preparado para para la vida del otro lado también.
No, muchas gracias. Sí, sí. Claro, sí, la verdad es de que sí. Muchas gracias también por, por tus, buenas vibras.
Ya sabes, ya sabes, disfruté mucho la plática. Muchas gracias, ¿eh? Que tengas linda tarde. Bye. Bye.
Muchas gracias. Hasta luego.